بالضبط مش معنى إنّي باقول إنّي بافرض نَفْسي عليهم، معنى كده إن أنا هاعاملهم أو هاجبرهم على كده، ده بالعكس، أنا بكلّ أدب وذوق وبطريقة gentle جدًا، آآ باتكلّم معاهم كويّس وال طَب يلّا بينا نخرُج، م هتخرجوا تروحوا فين؟ آآ، لأ رايحين مكان معيّن الب م طَب والله أنا مش فاضي في الوقت ده، ممكن طَب إيه رأيكم لو خرَجنا بع مَرّة تانية نخ نروح المكان الفلاني، اللي هو المكان اللي يناسبك، <tsk> طَب طَب خلاص لأ، لا المكان ده يناسبني، ولا المكان ده يناسبك، لا مكاني يناسبني لا مكانك يناسبني ولا مكانك أنت آآ، العكس.
إمم. أيوه، فهمت قصدك. يعني أنت قصدك تتعامل مع ناس يكونوا شبهك، يعني يكونوا مثلًا مش ت
آه أو حتّى أنا أوصَّل لهم إن أنا من شَبههم، بس في نَفْس الوقت باحترمهم.
آه، ويتقبّلوا في نَفْس الوقت اختلافك عنهم.
بالضبط، بالضبط ال وبرضه عايز أقول لِك الجانب النفْسي عمومًا بيبقى مهم جدًا، جدًا، آآ في رحلة الإنسان مع الضغط المجتمعي، إن يحاول على قد ما يقدَر يمشي بالط في الطريقة دي وما يتأثّرش بيهم، لإن الواحد ف طبعًا وهو ماشي في الطريق اللي زي ده، بيبقى معاه شويّة قلق وشويّة خوف، ويحس كده إن هو ضايع لإن هو لسّه برضه <tsk> آآ، آآ، الثقة عَنده مش عالية أوي، إنّما وده كلّه ت زي ما قُلت لِك بيبقى في بداية أي مشوار، إنّما طبعًا يعني اللي ز زي ما قُلت لِك لو واحد لسّه في بداية حياته، غير لمّا يكون، آآ خلاص هو مثلًا في بداية شُغله، غير لمّا يكون مثلًا هو بَعد سنتين، 3 أو بَعد شهر أو بَعد أكتر، الموضوع بيختلف بيدخُل زي ما بالضبط كده زي الأول يوم ليك في الكُلّية وبَعد سَنة، أ بتدخُل خايف ومقلَّق وبتدخُل المحاضرة وبتعرَف مين الدكتور، بَعد كده
مضبوط. أكيد. أكيد. بعدها بفترة بتبدأ تندمج وسط الناس عادي، آه.
بتدخُل على طول، صباح الفل، عاملين إيه؟ ده الفرْق ما بين أول يوم وآخر يوم، وأو أصعب أصعب يوم هو أول يوم، أصعب أسبوع هو أول أسبوع، أصعب شهر هو أول شهر، بس بعد كده الدنيا بتمشي.
إمم. فهمت قصدك. أكيد. يعني يمكن أول يوم، آه، عشان زي ما ذكرت كده الواحد بيبقى غريب، بيبقى مش حاسس بانتماء للمكان ده، ما فيش حد يعرَفه أصلًا، فهو الواحد وقتها بيحاول إن هو يثبت للناس إن هو مثلًا شخص لطيف، يعني بيسيب برضه أثَر كويّس في الناس عشان برضه يتعرّفوا عليه ويقربوا منّه يعني.
إمم، إمم.